بُص، أكيد. لكن أنا ما أعرفش ولا أختي ولا آآ حد من أصحابي اللي عندهم أطفال يستخدموا السوشيال ميديا في التربية. يعني هم يمكن هم ال ال ال3- أط 3 أفراد دول، آمم المُشترَك ما بينهم إن هم ال3 مانعين السوشيال ميديا. يعني هم مانعين آه، مانعين حاجة اسمها سوشيال ميديا الاطف
آه. أيوه. ياه! يعني أنتِ شايفة إن مَنْع السوشيال ميديا ده كويس؟
لسِن معيّن، لسِن معيّن. يعني أكيد مش هيقدروا يمنعوها طول الحياة، لإن ده استحالة بس
إمم. أكيد طبعًا. يعني دي في حياة كل الناس دلوقتي.
آه فعلًا. والأطفال دي لمّا تروح المدارس وكده، هيتأثّروا بالموضوع، هيتأثّروا بفكرة يعني إيه أنا مش معايا تليفون.
كل الصح كل اصحابهم هيكون عندهم موبايلات وعندهم سوشيال ميديا ما عدا هم.
آه، فعلًا. بس الفَرْق ما بينهم، إن هم ما بيمسكوش الموبايل ما بيمسكوش الموبايل يقعدوا يتفرّجوا على فيديوهات أو حاجة زي كده، آمم ما ما ما بيلعبوش games على الموبايل، آمم، لكن عارف بيسمعوا podcast، يعني بيشغّلوا podcast على الموبايل ويقعدوا يسمعوه، آه. س أنت مُتخيّل؟! بيقعدوا يسمعوا
آه. ياه، <chuckles> podcast وهم أطفال! <chuckles> الناس الكبيرة ما بتسمعوش أصلًا. <chuckles>
آآ، ب أنا موضوع الpodcast ده دخلْت فيه من قريّب بجد، يعني أنا ما أصلًا ما كنتش باسمع podcast غير من قريّب جدًا، لكن هم بيسمعوا عندهم تليفون كده، آيفون قديم اللي هو م اسمه إيه؟ آمم، مش عارفة كان حاجة اللي قبله تقريبًا حاجة صغيّرة جدًا كده ومش عليه أي applications غير الpodcast، هم بي عارفين الزُرار فين آه الpodcast، هو إحنا هنسمع الpodcast.
آه. ال6 والّا اللي قبله؟ آه. يعني تفتكري إن أصلًا العادات اللي زي دي يعني ال فكرة إن هم أطفال ينشئوا عليها، دي أكيد طبعًا هي ليها دور كبير في حاجة زي اللي أنتِ قُلتِ عليها، إن هو يكون بيستعمل كلمات أكبر من سِنّه، بس في جانب تاني مهم، هو فكرة هل العادات دي هتكمِّل بقى معاهم و لمّا يكبروا يعني وتكون مرتبطة بيهم والّا أنتِ شايفة اللي هو خلاص، لمّا يكبروا يمكن يتمرّدوا على حاجات زي كده؟